Uhum. Então a é. É bem interessante, sabe. Eh, depois, sim, tem as outras coisas secundárias, né, que, assim, é ajustar o a questão de sono, cafeína não sei s se você toma muito café ou algum outro tipo de de bebida.
Legal, hein? Ah, tomo. Cafeína também atrapalha ansi ansiedade?
Total, total. <laughs>
Ih, gente, ninguém nunca me contou essas coisas! Como assim?
<laughs> Atividade física ajuda, né, ou qualquer atividade que você movimente uhum. Então, a
Ah, isso isso eu sei. Isso ajuda mesmo. Você tá ocupando a cabeça num esporte, numa coisa, ajuda demais a aliviar.
Sim, a liberar endorfina, né, que ajuda que a endorfina, eh, em circulação ajuda a aliviar a tensão física, né, de quem somatiza muito com ansiedade.
Hum. O que que é somatizar? Você fala umas palavra bonita que eu não sei o que é eu vou aí se eu fingir que eu tô que eu sei o que é, não vou entender. O que que é somatizar?
É interessante. É quando você <laughs> <laughs> Ossos do do do ofício. <laughs> Quando você somatiza é quando você, eh, pega tanto pra você, né, praticamente você junta tudo. Tem gente, por exemplo, que somatiza muito o sentimento das outras pessoas ou as coisas que acontecem na vida.
Oba. Hum. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu tenho um monte de problema que envolve a família toda. Eu não conto nem para a minha esposa.
É. E aí você fica ali, juntando dentro, né. Não explode.
Eu não conto nem para a minha esposa. Um dia não aguento.